Ya, ev ile iş arasındaki dengeyi aslında, hani, herkes, eee, bundan şikâyet eder ya, eee, "Sınır koyamıyorum." diye, ben evden çalışıyorum biliyor musun? Ama ne, hani, eee, sosyal hayatıma ne de, hani, iş hayatıma tam olarak bir düzen verebilmiş değilim. Yani, bir, eee, ikisi birbirine karışıyor. İşi eve getirmek zaten hani evden çalışıyorum, hani, getirmemem gibi şansım yok. Yani, son, hani, pandemiden beri, biz ofisten, eee, eve geçtik. Eee, evden çalışıyorum tamam güzel, hani, es istediğim bir şeydi. Rahatlığına da bayağı alıştım ama ya bazı dezavantajları da var ve bunları aşmakta gerçekten zorlanıyorum. Özellikle, hani, iş toplantıları ya da, işte, eee, evde olan bir şeyin atıyorum o anda işe denk gelmesi, bir arkadaşımın gelmesi, kapının çalması bile ya, her şey birbirine girmiş gibi. Sanki benim ev ile iş hayatımın arasında, hiçbir artık böyle çizgi kalmadı, sınır kalmadı gibi hissediyorum. Ya bilmiyorum bu cendereden n nasıl çıkacağım.
Evet. Hıı. Tabii. Evet. Evet. Anladım. Yani, öncelikle aslında, bu düzenden hoşlandığını da söyledin ama, eee, şimdi bazı ş anlar oluyor, eee, senin işini yapman gereken süreçte denk gelen ama ya, şöyle bir gerçek de var ki mesela, eee, bunları, iş yerinde olsaydın, örneğin evine gelen bir, eee, arkadaşın ya da misafirin olsa dahi i̇ş yerinde olduğunda gelemeyecekleri bir durum da söz konusu. Mesela, eee, onlarla hiç, eee, yani, onlar mesela senin bu çalışma düzenine hâkimler mi? Hangi saatlerde de çalıştığını biliyorlar mı? Ona rağmen, eee, mesela böyle yapıyorlarsa, mesela onlarla konuşmayı hiç denedin mi?
Yani. Hı hı. Evet. Hı hı, doğru. Tabii tabii. Ya şöyle tabii. Hı hı. Tabii ki. Ya, aslında arkadaşlarımın çoğu farklı vardiyalarda çalışıyor. Yani, böyle f eee, benimle çok yakın oldukları için istedikleri zaman çat kapı gelebiliyorlar ama dediğin doğru, yani, biz ofiste çalışırken, hani, eee, her şeyin saati belliydi. En azından, hani, evde yoktum o biliniyordu. Yani, ne bileyim, hani, artık sadece, hani, eee, arkadaşlarımın gelmesi de değil, yani, evin işten etkilenmesi değil, hani, iş de biraz, eee, etkileniyor. Nasıl diyeyim, hani, sürekli biz toplantı yapıyoruz. Eskiden mesela ofisteyken bu kadar çok toplantı yapmazdık. Sanki, hani, bizi biraz daha hani, kontrol altında mı tutmaya çalışıyorlar artık, hani, evden çalışıyoruz diye, hani, işler aksamasın diye, hani, o rahatlığı mı hissettirmek istemiyorlar bilmiyorum ama ya, mesela benim canımı sıkan en büyük olay, eee, her sabah kamera açık, eee, toplantı yapmak durumundayız. Ya, şef karşımıza çıkıyor. Herkesin kamerası açık olacak. Toplantı yapıyoruz, yani, o saatte ben, hani, modumda olurum, olmam, görünmek isterim istemem başka çünkü, hani, her ne kadar iş olsa da, hani, profesyonel hayat olsa da ben sonuçta evimdeyim, yani, onun rahatlığına alışmışım. Yani, eee, bilmiyorum ya ev çok evde gibi hissetmiyorum kendimi. Yani, sanki ben çok da beklediğimi bulamadım gibi geliyor. Yani, acaba diyorum, hani, ofiste olsaydık daha mı rahat olurdu diyorum ama işte, bir yandan da, hani, eee, evden çalışmanın konforu, ne bileyim, kalktığım gibi, böyle, hani, hazırlık yapmadan işe başlayabilmek çünkü hani, ofise gitmeden önce ben, eee, ya 1 saatten fazla hazırlanıyordum yani, nereden bakarsan bak yani yola çıkmak olsun, bazen geç kaldığım oluyordu. Böyle dezavantajları vardı ama, yani, şimdi bilmiyorum bu sefer de, yani, eee, ev ile iş arasındaki, hani, böyle çizgi çok kalın çizemiyorum. O işte dezavantaj.
Hıı. Tabii. Tabii. Olabilir. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Tabii. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında bir noktada eee, mesela işe gitmeden önce de bir hazırlandığın süreç olduğundan bahsettin ve, eee, şu an evde olduğun için de bu süreci, eee, biraz daha azaltmışsın ve biraz daha o konfor istiyor gibisin ve aslında böyle i bunu istiyor olman çok normal. Çünkü ev güvenli alan, o konfor alanı ve o konfor alanından çıkmadığın için, "Neden mesela, eee, ben sanki işe gidiyormuşum gibi hazırlanıp orada bulunayım ya da, eee, kamera açayım?" eee, gibi bir durumun da oluyor olabilir. Eee, mesela, eee, bu noktada aslında bunu da hissediyor olman çok normal. Çünkü yani, o orayı, ııı, sen, eee, evet "Tamam ben sonuçta işimi yapacağım ama neden, ııı, kameraya çıkabilecek kadar, eee, belki düzgün giyinmiş olayım ya da belki, eee, hazırlanmış olayım?" gibi bir kaygın da olabilir. Ya, bu noktada mesela, imkânın varsa, eee, mesela, eee, farklı bir çalışma odası, eee, gibi bir yerin var mı? Yoksa yine, eee, mesela, eee, hani, salonunda mı çalışıyorsun? Nasıl oluyor bu?
Doğru. Hâliyle. Hı hı. Tabii. Doğru. Hı. Değil mi yani? Aynen. Hı hı. Tabii. Yani, farklı çalışma odam aslında, eee, kaldığım oda, yattığım oda yani ama yani, ev büyük olmasına rağmen, hani, eee, kendi odamda çalışmayı tercih ettim. Kendi masama kurdum onu. Ya, bilmiyorum problem direkt ondan mı kaynaklanıyor? Bir de şu var, hani, bana istedikleri zaman ulaşıyorlar, yani, ofisteyken şöyle bir avantaj vardı, yani, mesela mesai bitiyor ya akşam, mesai saatinden sonra ben artık işi unutuyordum tamamen ama şimdi burada mesai saati bittikten sonra sanki, hani, evdeyim, ev de benim ofisim ya, yani, ofisimdeymişim gibi hissediyorlar herhâlde, eee, yöneticiler ki bana da bunu hissettiriyorlar. Mesela, mesai saatimden yarım saat sonra arandığım oluyor benim, 1 saat sonra arandığım oluyor. Bu da biraz, hani, sinir bozucu, yani, burada bilmiyorum, çünkü onlara da tabii ki şunu diyemiyorum "Ya beni aramayın, işte, bakın mesai saatim bitti." falan diye. Çünkü sonuçta bana verdikleri doğru bir, hani, rahatlık var ve hani pandemiden sonra bazı iş yerleri tekrardan ofis çalışmasına geçmesine rağmen bizimki hâlâ evden devam ediyor, yani, bu gerçekten güzel. Ya, ben de bundan memnunum. Diğer çalışma arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım da, yani, kimle konuşsam, eee, eski şeye sisteme dönmek istemiyoruz diyorlar ama öte yandan da, hani, onlar da hani benzer şeylerden şikâyetçi. Yani, acaba, hani, bize fazla ulaşılıyor bunun sebebi, hani, bizim sanki biraz fazla rahat çalıştığımızı düşünmeleri mi yani özel hayatımıza biraz sanki müdahale mi ediliyor sanki bize ka eee, kalan kalması gereken zaman, hani, bizden çalınıyor mu gibi onların da benzer tereddütleri var. O yüzden bilmiyorum, yani, "Bu konuyu, eee, yönetimle konuşalım mı?" diye bazen hani, aramızda tartışıyoruz arkadaşlarla ama kimse cesaret de edemiyor ilk adımı atmaya, yani, şimdi bunu konuşmanın da, hani, eee, yolunu arıyoruz biraz belki, hani, bilmiyorum bu konuda neler yapabilirim, Nasıl başlayabilirim cümleye onları, hani, b eee, kendime tepki çektirmeden nasıl neler söyleyebilirim acaba?
Evet. Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Tabii. Elbette. Hı hı. Evet. Hı hı. Hâliyle. Hıı. Olabilir. Hı hı. Anladım. Hı hı. Öncelikle mesela, eee, bunu konuşabilirsiniz ama, eee, şöyle bir, eee, gerçek de var. Mesela, eee, iş yerine giderken bir vakit harcıyor muydunuz? Mesela, o bir, ııı, süreç varsa oraya gidip gelme gibi ya da mesela, eee, şu anki, eee, öğle aralarınız ya da molalarınızın sıklığı da değiştiyse. Çünkü eğer mesela hâlihazırda tamamlamanız gereken bir, eee, iş varsa ya da, eee, yani, ı belirli bir saat çalışmanız gerekiyorsa ve bun o kişiler bunu kontrol edebiliyorsa ya da ha hâlihazırda mesela yöneticilerinizde şirketten değil de eş eee, mesela iş yerleri yerine evden çalışıyorlarsa belki o sınır onlarda da kaybolmuş olabilir. Böyle bir durum var mı? Mesela onlarda evden mi çalışıyor size bu şekilde ulaşıyor?
Hı hı. Tabii. Yani. Hı hı. Tabii. Evet. Doğru. Tabii onlar da evden çalışıyor ama sonuçta, hani, onların sorumluluğu, hani, bizi kontrol etmek ya, hani, kontrol altında tutmak. O yüzden, yani, bilmiyorum, hani, bizi sanki biraz baskı altında biraz fazla gereğinden fazla tutmak, eee, istiyorlar ya da tutmak istemeseler bile tutuyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar ki, hani, biz kendimizi çok, böyle, rahat hissetmeyelim diye. Yani, evet et eee, zi işi hadi hazırlanırken doğru söylüyorsun, hani, bir belli başlı bir, eee, süre geçiyordu. Sonuçta bir, eee, yol kat ediyorduk işe giderken. E, şimdi o ortadan kalktı, doğru. Bunun da farkındalar. Yani, bunun da nimetini biliyorlar, eee, bizim ne kadar rahat çalıştığımızı ama, yani, şimdi, hani, eee, en azından, ııı, bu, hani, bizi aramaları konusunda, mesai saati bittikten sonra, hani, eee, biraz daha saygı göstermeleri konusunda bir, eee, ön adım atmak istiyorum ben aslında. Bu arada, hani, şunun rahatlığı da var yani, eee, dedin ya, "Öğlen, eee, molaları değişti mi?" diye. Ofisteyken evet, bunun belli bir sınırı vardı da şimdi artık onu tamamen, eee, bize bırakıyorlar yani öyle bir, eee, şey koymuyorlar, hani, sınır; şu kadar işte molanız var ya da şu saatte şu kadar çalışacaksınız, bu saatte mola vereceksiniz gibi, hani, öyle, bir, eee, şey yok, çizelge yok. Bu da güzel bir şey, tabii ki bizim için rahat ama yani, dediğim gibi bunun, hani, eee, genel çerçevedeki etkisi biraz, hani, dezavantaj sağlıyor sanki bize. Yani, eee, bilmiyorum, hani, ofise dönmek ister miydim? Yani, genel olarak hayır ama ofisteyken gerçekten hani bazı şeylerin sınırının daha iyi çizilebilmesi de biraz kafamı kurcalamıyor değil. Hatta bazen aklıma geliyor, yani, acaba ofis ortamında çalışan bir iş mi arasam ama işimi de seviyorum öte yandan yani, uzun yıllardır yaptığım, hani, başarılı olduğum, güzel projeler verdiğim bir iş. O yüzden benden de memnunlar hani performansımla alakalı da bir sorun yok ama, eee, yani bilemiyorum sadece, hani, bize biraz fazla böyle, eee, baskıcı davranmaları, istedikleri zaman, hani, ellerinin altında olduğumuzu hissettirmeleri falan, ya, bu biraz, hani, eee, can sıkıcı. Belki, kendi içlerinde de vardır dediğin gibi, yani, sonuçta yönetim bizim kademeli. Yani, benim şefimin de üstünde bir müdür var, tabii ki. Ya, yani, o belki o da ona aynısını yapıyordur, doğru söylüyorsun ama sanki, hani, eee, bana yapıyorlar da ben de onlara yapayım gibi değil, yani, bu hani, böyle, bir şeyin acısını çıkarmaya çalışıyormuş gibi değil. Bence, eee, bu biraz, hani, talimatlı gibi, onlardan aldıkları talimatla, hani, eee, çalışanları çok, böyle, hani, şey bırakmayın, eee, gevşek bırakmayın demişler gibi geliyor bana. Ya, bilmiyorum onların yerinde olsam, belki ben de aynısını yapar mıydım? Sonuçta, hani, talimat üstten geliyor ama yani, burada, eee, çalışan olarak acaba ben yani hakkımı nasıl savunabilirim veya arkadaşlarla beraber acaba ortaklaşa derdimizi bir mail yoluyla mı, eee, yönlendirebiliriz? Onlarla nasıl konuşabiliriz, management'la? Yani, bunu gerçekten ben biraz, hani, yönetimle konuşma konusunda biraz, hani, kararsız kaldım. Eee, bu t hani, tavsiyede bulunsam belki, hani, ilk adımı benim atmam gerekecek, sözcüsü ben olmam gerekecek, hani, takımın. Böyle bir ikilem içindeyim aynı zamanda. Ya, burda arkadaşlarımla mı konuşmalıyım sence ilk etapta hani kararlaştırmalıyım bir şeyi? Ne dersin? Yoksa direkt, hani, management'a, şeye, yönetime ben gidip, hani, eee, bizim böyle bir problemimiz var diye konuşmalı mıyım?
Tabii. Hıı. Tabii. Hı hı. Elbette. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Elbette. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Olabilir. Hı hı. Yani, şimdi öncelikle aslında arkadaşlarınla konuşman bu noktada, eee, daha verimli olabilir ve, eee, yöneticiden, evet bir yöneticiniz olabilir ama mesela onların da, eee, galiba evden çalıştığından bahsettin ve o yüzden, aslında, belki de onların da o ev ve işte çalışmayla alakalı evde çalışmanın, eee, getirileriyle birlikte o, eee, ev, iş, eee, hayat dengesi belki o sınırlar, ııı, kaybolmuş olabilir. Ve bu yüzden de, eee, mesela mesai sonunda, eee, hâlâ size ulaşıyor olabilirler. Evet ama mesela bu noktada, eee, şöyle bir şekilde ilerleyebilirsiniz: Örneğin, eee, zaten hani sizin performansınızdan memnunlarsa, eee, ve belki de bundan kaynaklı performansın iyi gittiğini düşünüyor olabilirler. Bu noktada belki bir öneride bulunabilirsiniz. Örneğin, "Evet, bizim performansımızdan memnunsanız, eee, mesela mesai saatlerinin, eee, keskin bir şekilde belirlenmesi bizim için daha sağlıklı olur. Hani, eee, m mesai sonunda ulaşılmak istemiyoruz." gibi, eee, belki, eee, bir kişiden değil de grupça atılan bir mail çok verimli olabilir. Çünkü bu sayede, eee, birçok kişinin de bu durumdan muzdarip olduğunu ve belki de aslında yöneticiniz de bu durumdan muzdariptir ama farkında değildir. Onun aslında, eee, gözünü açmış da olabilir, gözünü açacak da olabilirsiniz ve eğer, mesela 1 aylık bir deneme süreci olabilir ve performansta herhangi bir düşüş olmazsa, eee, ondan sonra da bu şekilde ilerleyip, eee, sizin de daha, eee, o e iş sınırını, ııı, s dengelemenizi de sağlayabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Olabilir. Hı hı. Evet. Tabii. Hımm. Doğru. Hı hı. Aynen. Mantıklı. Belki de, tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tamam. Tabii, aslında söylediğin çok mantıklı geldi yani ben ilk etapta evet arkadaşlarla konuşacağım o hâlde bunu senin de tavsiyen üzerine ve belki hep beraber topluca mail atabiliriz, herkesin imzasının olduğu ve herkesin hani elini taşın altına soktuğu. Evet, gerçekten çok rahatlatıcı oldu bu tavsiyelerin yani bunu uygulamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum bunları benimle paylaştığın için.
Evet. Rica ederim, ne demek.